Son zamanlarda beni endişelendiren bir konu var aslında biraz da nasıl çözeceğimi, eee, çok fazla, eee, kendi başıma karar veremiyorum. Eee, aslında biraz sana hem iç dökmek hem de, eee, varsa önerilerini dinlemek isterim. Eee, konu şu ki şimdi, eee, çalışıyorum, eee, m m m artık, hani 20 yıldır çalışıyorum. Eee, gün içerisinde, eee, harcamalarımda böyle bazen işte yemeğe çıkmak, eee, sabahları kahvaltıyı dışarıda yapmak gibi eee, zevklerim var. Eee, alışveriş yapmayı çok seviyorum. Yani, genelde ihtiyaçtan dolayı aldığım çok az şey var. Eee, genelde çocukların işte, eee, bu büyüdükleri için işte kıyafet vs. Onlar ihtiyaçtan alınıyor. Onun dışındaki genelde her şey, hani, aaa, canım istediği <chuckles> için alıyorum diyeyim. Eee, tatile gitmeyi çok seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum ama, eee, uzun vadede bunlar benim aslında, eee, ileriki belki yıllarımdan, eee, kendime yatırım yapmam gerekirken çaldığım, eee, şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ama bir yandan da zevk almadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var diyorum. Eee, çünkü hiç, eee, şeyi de düşünmüyorum, yani, garantisi de yok ne kadar yıl yaşayacağının. Eee, belki, hani, birkaç senen var, belki 30-40 senen var onu bilmiyorsun. Böyle biraz, eee, hem, eee, psikolojik olarak böyle biraz şeyim, hani, emm, yani, ruhani de bir düşünüyorum, hani, yaşarız ya değil mi daha falan diye ama, hani, biraz da, eee, ya, eee, işte, eee, hani, eee, bugünlerim en güzel günlerimse deyip böyle ilk a a biraz arada kalıyorum aslında, yani. Eee, harcamaları kısmalı mıyım, nasıl kısmalıyım? Eee, ne kadar kenara koymalıyım? Eee, nasıl bir şey yapmalıyım? Birazcık böyle, eee, yönlendirmelere ihtiyacım var.
Tabii ki. Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii ki. <chuckles> <smacks lips> Anladım. Tabii ki, yani, içinde bulunduğun durum o kadar anlaşılabilir ki günün sonunda tabii ki anlık mutluluk için insanlar harcamalar yapabiliyor, eee, günümüzde ve bunlar da uzun vadeli hedeflerde problemler yaratan etmenler. Yani, o yüzden içinde bulunduğun durum gerçekten, eee, asla yalnız değilsin. Yani, birçok insan, eee, bu durumdan muzdarip günümüzde. E, peki konuyu biraz daha iyi anlamak için, eee, biraz daha detaya ihtiyacım var aslına bakarsan. Böyle aylık gelir ve temel giderlerin ne kadar? Onun dışında, eee, uz kısa ve uzun vadeli hedeflerin arasında mesela kısa vadeli hedeflerde birazcık daha anlık mutluluklar sanıyorum, eee, seni, eee, eee, hayattan keyif almanı sağlıyor. Peki uzun vadede mesela, eee, bir yatırım mı yapmak istiyorsun? Bir ev mi almak istiyorsun? Bana bunlardan da bahsedebilirsen çok memnun olurum.
Evet. Evet. Evet. Tabii ki. <coughs> Yani, emm, aylık harcamalarım, eee, gel ge kazandığım parayı harcıyorum. Eee, daha fazlasını harcamıyorum. Ama, yani, hani, eee, içten, eee, ne diyeyim eksiden gitmiyorum. Kredi kartı kullanmıyorum. Eee, normal, eee, banka kartım var. Eee, harcamalarımı, eee, aslında işte o o ay kazandığım paradan yapıyorum. Ama birikim yapmıyorum. Eee, yani, bir ev yap ev almak isterim aslında. Çok da güzel ekonomik evler var.
Tamamdır. Harika!
Böyle biraz, eee, aylık para kenara ayırıp bir b işte 1 sene biriktirip, eee, peşinat yapıp, eee, belki, emm, 1 sene sonra işte %90'ını kredi çekerek aslında alıp yatırım amaçlı, eee bir şeyler, eee, keşke yapabilsem. Ama, hani, yapabilir miyim? Ne kadar ayırmam gerekiyor? Falan biraz, eee, o konularda, eee, çok fikrim yok ,yani.
Hı hı. Evet. Eee, peki böyle acil durumlar için, sağlık problemleri için, böyle ayırdığın bir bütçen var mı? Yoksa yine bütün parayı birazcık, eee, kişisel zevklerin ve normal hayati giderlerin için mi harcıyorsun?
Eee, sağlık için sigortam var, ııı, özel sigortam var. Hem yaşadığım ülkede var hem de Türkiye'de, eee, olan sigortamı hâlâ devam ettiriyorum. Hani, her ihtimale karşı olsun diye. E, onun dışında bir param yok, yani, zaten, eee, hani, eee, organ transferi, ııı, dışında bir, eee, şey, ııı, başıma, eee, ge gelirse zaten hepsini karşılıyor olacağım. E, o anlamda en azından içim rahat. Yani o Türkiye'dekini de devam ettiriyorum. Yaklaşık 6 sene oldu. Hiçbir işe yaramıyor, eee, boşa paraymış gibi, eee, görünüyor ama diyorum ki umarım hiçbir zaman işe yaramaz ve o param hep boşa gider. <chuckles> Eee, diyorum ama, hani, bir şey olursa gerçekten önemli. Eee, e, sonuçta ülkeme gidip tedavi olmayı tercih ederim. O yüzden de ona küçük bir bütçe ayırıp, eee, sigortamı yapıyorum her sene.
Harika. Tamamdır. Evet. Anlıyorum seni. Tabii ki kendini böyle bir şekilde garantiye alman gerçekten takdire şayan çünkü gerçekten hayatın ne getireceği insana hiç belli olmuyor. Eee, onun dışında son sormak istediğim şey sana böyle boş zaman harcamalarında biraz bahsetti mesela alışveriş yapmaktan, eee, çok keyif alıyorsun. Peki bu alışverişler mesela ihtiyaçların üzerinde mi oluyor yoksa biraz daha keyfî seni anlık mutlu edecek şeylere mi yöneliyorsun?
Evet. Evet. Mesela, şimdi <clears throat> boş vaktim var diyelim ki. Ne yapıyorum, "Gel, diyorum hadi" kendimle konuşuyorum, "Gel diyorum alışverişe, yani, alışveriş merkezine gidelim. Biraz yürüyelim orada, dolanalım, bakalım ne var ne yok, diye." Yani, iii, ha hatırlamıyorum ki, iii, hani, gideyim alışveriş merkezine, bakınayım, çıkayım. Yani, mutlaka bir şey çıkıyor, ya. "Ay" diyorum, "Bu ne kadar uygunmuş. Ay, bu ne kadar güzelmiş. Yani, buna da bu parayı vereceğiz ama neyse diyoruz, çalışıyorum zaten, yani, <swallows> alayım" diyorum, yani, "Bu da yoktu" diyorum. Eee, yani, iii, her zaman, eee, bir şeyleri satın almak için bahanem var aslında, yani. A eee, hani, eee, her zaman böyle şey modundayım, ihtiyacım olmadan genelde alışveriş yapıyorum. Eee, bir de şeyim de yok, yani, şimdi çok fazla, işte, eee, alkol tüketen, eee, biri değilim. Eee, ne bileyim, kumar oynamıyorum, oyun oynamıyorum, sigara içmiyorum, yani, başka bir yere de para harcamıyorum. E, diyorum ki, yani, eee, ne bileyim, "2 oje, 1 ruj almışım, işte, 1 kazak almışım, hani, çok mu?" diyorum, kendime. O zaman da hak görüyorum ve alıyorum. Yani, eee, sonra kendimi suçlu hissediyorum eve gelince dolaba koyarken çünkü yer yok. Yani, eee, böyle, eee, taştığı, böyle her, eee, defasında şey diyorum, "Yani, bu da çok yeni ama hadi kullanmıyorum, vereyim bari" deyip, eee, aslında, böyle, bir sürü, iii, parayı, iii, dolaba gömüyorum ve orada bekliyor gibi, iii, oluyor.
Tabii ki. Tabii ki. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Yani, aslında bakarsan, yani, o kadar, eee, normal ki içinde bulunduğun durum. Yani, kötü alışkanlıkların olmadığı için hâliyle o para elinde kalıyor. E, yatırım yapmak için bir fikrin de olmadığı için e, hâliyle günün sonunda o parayı harcamak istiyorsun. Çö gerçekten çok, eee, tatlı bir düşünce aslında bakarsan. Para elimde boşu boşuna duracağına en azından sevdiğim şeylere gitsin biraz daha kendim mutlu olayım, eee, gibi bir hissiyat içerisindesin. Eee, bu süreci biraz daha iyi yönetebilmek için planlama yapmamız gerekiyor gerçekten de. Diyelim ki mesela, senin 100 birim kazancın olsun aylık. Bu, 50 birim mesela hayati giderlerin; yeme, içme, faturalar, sigortan, arabanın benzini, işte, arabanın ya da herhangi bir ödeme yapacaksan oraya ayıralım 50 birimini. 30 birimini de Hı hı, aynen. Ya, eğer daha fazla ihtiyacın olursa belki %60'a kadar da çıkabiliriz istersen. Yani, birazcık o sana bağlı. Günün sonunda, işte, e elliden baz alarak ilerlersek yine 30 birimini de böyle senin harcamalarına ayıralım yine. Ki çünkü bir anda kesersek sen böyle, iii, bir yoksunluğa gideceksin. "Ya, ben, eskiden ne güzel alışveriş yapardım." Çünkü bu, senin için artık bir hobi gibi de olmuş, yani, boş vaktinde gidiyorsun, böyle, birazcık marke eee, iii, şeyleri dolaşıyorsun, mağazaları dolaşıyorsun. E, hâliyle bu seni mutlu ediyor. Yani, senin elinden de mutluluğunu bir anda çekip almak kimse istemez günün sonunda. E, kalan 20'yle de ne yapabiliriz? Böyle, bi bir yere ayırırız, ııı, o onunla da bir yatırım yaparız. Belki bir ev almak istiyorsan şimdiden o yatırıma başlarız. Onu biriktire biriktire belki faize bile koyup, eee, o paranın değer kazanmasını da bekleyebiliriz günün sonunda. Ve bu, senin için mesela, hem bir yatırım aracı olur hem böyle günün sonunda alışverişlerini de yapmış olursun ve günlük hayati giderlerin de zaten çoktan ödenmiş olacağı için aslında güzel bir planla ilerlemiş oluruz. Ne dersin, sence işine yarar mı?
Evet. <chuckles> Evet. Hıı. Tamam. yüzde elli Tamam. Tamam. Evet. Ne güzel söyledin. <chuckles> Hıı. Evet. Evet. Çok çok güzel söyledin. Yani, ben, şu anda herhâlde gerimi gelirimin, emm, ne kadarı gidiyordur? Emm. Evet, %50 civarı herhâlde zorunlu ihtiyaçlarıma gidiyor. İşte, barınmadır, eee, faturadır, benzindir, ııı, mutfak harcamasıdır. Kalan %50 aslında harcıyorum. Eee, dediğin çok mantıklı. Eee, %30'unu harcasam da aslında, eee, hiçbir, eee, şekilde bana, emm
Çok güzel.
etki, ya, beni etkilemez, yine de yüzde otuz da güzel bir para. Eee, gidip de, yani, her hafta bir şey, ya, her gün bir şey almak yerine, eee, belki şey yapabilirim, limitim bu deyip, iii, o ay mesela alacaklarım baktım daha bir şey almak istiyorum, bu ayki limitim doldu deyip, eee, bir sonraki aya bırakabilirim belki. Eee, yine de, eee, aslında %30 bana gerçekten çok iyi. Harika, o zaman ben, bu %20'yi, eee, görmemem lazım, yani, hesabımda. Onu ben, nasıl otomatik bir şekilde, emm, yatırıma yönlendirebilirim? Var mı bununla ilgili de önerin?
Aynen öyle. Harika. Hı hı. Aslında ilk olarak o miktarla başlayabiliriz. Mesela, maaşın yattı diyelim. Hemen, böyle, o maaşın %20'sini alalım. Eee, ayrı bir hesapta, bir yatırım hesabı açalım mesela, bankanda varsa eğer. O yatırım hesabına atalım, o parayı komple unut, mesela. Kalan parayla planlamamızı yapalım. Yine tabii ki ana miktara göre %50 ve %30 daha alacağız ama günün sonunda, yani, eee, o parayı ilk başta elimizden çıkarmak, aslında harcamanı kontrol altına almak için atabileceğimiz en iyi adımlardan bir tanesi olabilir. Ve onun dışında, eee, şunu da unutmamanı istiyorum; kesinlikle belki bu %20'nin, eee, belki yarısını da, yani, bir acil durum fonu için ayırabiliriz. Çünkü gerçekten tamam sağlık sigortan var ama belki bir harcama için, aaa, elinde acil bir miktar gerekebilir ve onu da birazcık kenarda biriktirmeye başlamak, senin ilerideki böyle acil durumların için, eee, güvenli bir sığınak olabilir sana. O yüzden bunu da yapmalıyız, diye düşünüyorum.
Tamam. Hıı. Çok güzel. Evet. Evet. Doğru. Doğru zaten, eee, o yatırımı, eee, kullanmayacağım için zaten, hani, acil bir şeye ihtiyacım olduğunda, eee, oradan zaten kullanabilirim. Güzel bir fikir. E, o zaman ben şöyle yapayım otomatik ödeme talimatı vereyim hatta. Eee, her maaş yattığında ben o maaşı görmeden, eee, çünkü, hani, parayı gördün mü ya bu ay yüzde 15'ini mi ayırsam gibi düşünebilirim, eee, oradakini otomatik %20'si attığında ben, hani, maaşım, eee, %20 eksik yatmış gibi düşünerek, eee, aslında, eee, o paraya göre harcama yaparım ve kalan, eee, parayı da biriktiririm. Eee, muhtemelen 1 senenin sonunda güzel de bir para birikmiş olur. Eee, o zaman onunla da gider, emm, peşinat yapabilirim, bir şey yaparım. En azından yatırım için bir şey düşünsem, emm, yani, ev alsam mesela onun, eee, kirası her ay geleceği için aslında benim, eee, birkaç sene sonra harcamalarımı çok daha rahat yapmama sağlayacak, yani, belki, eee, hani, maaşa, eee, bağlı olmayacağım, bu da çok güzel olacak. Eee yani gerçekten, eee, bazen insan hani, emm, çok fazla ne yapacağını bilemiyor tabii ki de tecrübesizlik de olabiliyor. Eee, o yüzden de böyle biriyle konuşup, eee, öneri istemek, eee, gerçekten çok iyi geliyor. Bana çok güzel önerilerde bulundun. Eee, biraz böyle, hani, eee, o gü eee, ün, yani, her ay ben ne yapıyorum, ne ne neye ya para harcamam lazım, ne kadar ayırmam lazım sorularını biraz kafamdan silmiş oldun. Eee, bunun için sana çok teşekkür ediyorum.
Aynen öyle. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çok normal. Evet. Rica ederim ne demek. Yardımcı olabilirsem kafanda böyle bazı düşüncelerini netleştirebildiysem ne mutlu bana.
Kesinlikle çok yardımcı oldun, biraz daha net görüyorum ileriye dönük neler yapmam gerektiğini biraz daha kafamda oturdu. Çok teşekkürler, görüşmek üzere.
Harika, rica ederim görüşmek üzere.